Ouais, ouais, je comprends et tu as déjà, toi, essayé de d'influencer, enfin en tout cas de, heu, de de faire découvrir, heu, à des personnes, des des styles que soit q soit ceux que tu affectionnes de base, soit des des choses que tu venais de de découvrir? Heu, tu as déjà essayé en fait de, mmh, alors, heu, de de convaincre, on va dire, heu, certaines personnes qui auraient peut-être été un petit peu réci réticentes à à ce type-là, heu, de leur dire: «Bah re écoute écoute, ça, heu, regarde, tu enfin, heu, oui, écoute plutôt, tu tu vas voir, c'est vraiment, heu, super, heu, super chouette, en fait. Détrompe-toi»?
Mmh, mmh mh. Mmh. Ouais, oui, j'essaie alors je vais jamais, heu, forcer au point, heu parce que si une personne est réticente au point de d enfin de pas aimer, heu, je vais pas forcer, heu, au point d'être désagréable, mais en effet, j'ai même un peu une anecdote là-dessus. C'est que moi j'ai un donc un souvent je mets des je mets des stories, que ce soit de photos, de paysages dans la journée et heu, je suis un peu, heu, connu dans mon groupe d'amis et de de followers pour, heu, être celui qui va chercher un p
Mmh. Mmh mh. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord.
heu, je vais taper dans le mille et que je je moi j'ai j'ai j'ai une je m'en souviens de peut-être pas la dernière story que j'ai mis, mais l'avant-dernière story que j'ai mis, j'ai mis une musique, heu, j'ai reçu peut-être 3 ou 4 messages de personnes qui m'ont dit: «Oh, putain, c'est quoi cette musique? Ça me plait énormément, hein. Heu, tu as trouvé tu as trouvé un bon son, tu as toujours trouvé des des bons trucs», donc heu, donc oui, oui, c'est vrai que moi j'essaie de de faire découvrir aux gens un peu, heu, voilà, exactement. Je partage un peu mes découvertes et en espérant que ça puisse toucher un maximum de gens, quoi.
Mmh mh. Ah oui, super. Ouais, de partager, en fait. Super et ben écoute, c'est c'est une belle, heu, une belle, heu, façon de de de voir la musique. Je te je te remercie vraiment pour ce partage. C'était, heu, c'était super intéressant.
Mmh. Merci à toi pour partager tout ça et toutes ces anecdotes, ça m'a fait ça m'a fait plaisir, mais je crois qu'on a fait le tour, en effet.

S j'ai je je je trouve j'y j'y trouve un attrait parce que je suis quand même très curieux et que je je je suis heu, ça me plaît, tou toute la musique me plaît en général, mais c'est vrai que c'est pas des sons que j'aurais forcément dans ma playlist et que j'écouterai tous les matins.
A priori. Mmh. Mmh mh. D'accord et est-ce que tu penses que tu peux être, heu, quand même influencé? C'est-à-dire, bon, il y a les algorithmes qui te qui te proposent des des choses que tu ne connais pas forcément et qui, heu et qui, du coup, vont te faire dé découvrir, heu, ça de manière intéressante. Mais est-ce que tu penses que, heu, tu tu peux être influencé, en fait, par le fait que, heu, que justement, heu, ces algorithmes ou alors, heu, les personnes autour ou les radios, heu, diffusent beaucoup ou, par exemple ou te proposent très régulièrement, heu, certains types de musique, heu et qu'à force, même si au départ, tu étais pas forcément très, très enclin à écouter ça, finalement, ça ça finit par te plaire? Tu penses que ça peut jouer ça?
Mmh. Alors oui et c'est même, je dirais, un peu le le le fardeau de cette société actuellement. C'est qu'on fait ce que je peux appeler de la «fast-food musique», c'est-à-dire c'est de la musique qu'on va faire très rapidement, qui est visée à plaire à un certain type de public, heu et qu'on va, heu, qu'on va faire, heu, digérer et ingérer, heu, qu'on le veuille ou non, en fait, à toutes les personnes, que ce soit pas que ça passe par la radio, par les top classements dans Spotify, et dans tout ça, heu et malheureusement, c'est ce qui ressort le plus de ce qui est écouté. Mais je suppose et j'ai envie j'ai envie de croire que ce qu'est c'est pas ce qui est le plus aimé par la par la donc heu, en effet, c'est un peu dur de se retrouver là-dedans et essayer de découvrir des nouveaux sons quand, heu, tout est, heu, sursaturé de de sons entre guillemets «commercial,» pop avec 3 accords, heu, faciles, où elle se prend et heu, c'est ch c'est juste le chiffre et le et et la popularité, quoi. Donc donc oui, je peux trouver ça dur de tu tu tu peux tu peux rester un peu bloqué dans dans ce ce boucle-là, des mêmes artistes, des mêmes des mêmes tops et du coup, tu écoutes les mêmes sons tous les jours. Heu li heu, de du coup nouveaux sons, nou nouveau playlist, heu, nouvelle tr des gens que j'aurais jamais croisé si j'étais res dans mon univers et heu et et je je je re je remercie les playlists
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord. Ouais, tout à fait. Mmh mh, bien sûr. Oui, tout à fait. Mmh mh. <laughs>
pour ça, parce que c'est vrai que c'est vrai que, oui, c'est c'est tu tu on peut vite rest là-dedans quoi.

Du, heu
Que finalement, tu as que finalement, tu as apprécié, alors.
En en effet, et qui, ensuite, transmettent des émotions que je m'attendais pas à ce que ce style musique-là ne pouv
Ah, oui. D'accord, très bien. Et quel est, heu, quel est, en fait, en vrai, heu, ton ton ton style, heu heu, de de prédilection, celui que, vraiment, tu tu préfères?
Heu, je suis personne très polyvalente on va dire dans ce style de musique. J'écoute beaucoup, beaucoup de choses, heu, mais c'est vrai que moi, s je suis rentré dans la musique et et ça m'a vraiment, heu, pris énormément de temps, heu, tout le côté, heu heu, hip-hop, rap et urbain, on va dire, de la musique. Heu, c'est vraiment par ça que j'ai commencé et
D'accord. Oui.
connecté à beaucoup de styles, parce que ce style est né de jazz, il est né du du disco et d'un mélange de un mélange de de styles musicaux, donc heu, c'est vrai qu'il a su m'apporter, à plein d'autres styles, heu, d'autres styles musicaux, mais c'est quand même, heu, c'est quand même le rap mon mon domaine de prédilection.
Ouais. D'accord, et donc tu as senti une évolution, en fait, heu heu, bah, depuis, heu, les tes tes débuts d'é d'écoute musicale, heu, tu as tu as senti, comme ça, une, heu, une évolution dans les dans les styles, heu, qui te qui te parlent le plus, finalement?
Oui, oui, oui, en effet. Bah je pense aussi que c'est le fait de, heu heu, au bout d'un moment quand tu connais ta playlist et que tu as fait le tour, heu, tu commences un peu à t'ennuyer et tu as l'impression de tourner en rond dans les mêmes sons, enfin, en tout cas, c'est mon impression, et donc c'est vrai que, ce qui me pousse vraiment à changer d'univers et de style musical, c'est, heu, c'est de d'aller voir ce qui se passe, quoi, il y a des a il y a il y a souvent c'est un peu de la curiosité, je me dis que si ça me touche, c'est c'est c'est que ça vaut le coup d'aller creuser et d'aller découvrir un nouvel artiste, quoi donc heu, voilà.
Mmh, d'accord. Ouais, ouais, je comprends. Très bien, et- et à contrario, est-ce qu'il y a des des styles, heu, qui, à ton avis, heu, ne pour lesquels tu tu auras jamais de de de plaisir à les écouter?
Mmh. Je dirais pas ça, j'irais pas jusqu aujourd'hui, j'ai peut-être des styles où j'ai moins d'enclin, ou peut-être que j'aurais moins de ce style-là dans ma playlist, mais heu, je me dis que tout est visé à changer, et que tout, heu enfin, l les goûts changent, donc heu, donc aujourd'hui, en effet, peut-être que je suis moins attiré par tout ce qui est, heu heu, <blows air> laisse-moi réfléchir, heu, j j'aime tellement de styles de musique que j'arrive même pas à en trouver un forcément que j'aime pas forcément, mais heu, tout ce qui est oui, heu, c opéra avec des voix vachement, heu heu, vachement classique avec un tremolo, vr enfin.
Mmh mh. <laughs> Ouais. N oui. A priori, c'est pas ton truc, quoi.

Alors, mmh, c c'est un peu des 2, heu, c'est vrai que très souvent, je me conforte dans mon idée et je reste, heu heu, dans la même, heu, dans le même, heu, mood si je puis me permettre, dans le même dans le même style de son que je et le style d'émotion que je suis actuellement, heu, mais c'est vrai que ça fait du bien parfois d'essayer de prendre le prendre le contre-pied, de de se dire: «Tiens! Je vais mettre un que peut-être, je suis pas forcément je suis pas forcément super dans dans dans ce style-là» ou alors au contraire, heu, je vais essayer de me calmer, me mettre un son un peu plus chill, un peu plus, heu un peu plus, heu, un peu plus calme pour, heu, voilà, quand on rentre du boulot, par exemple et et et se mettre dans un autre dans une autre ambiance, en fait et de se préparer à se calmer, ça peut être aussi sympa, oui, je c'est quelque chose que je fais pas assez, peut-être.
Mmh. Mmh. Mmh mh. D'accord, ouais. D'accord. Et hormis, heu, donc, par exemple, justement, ces ces algorithmes-là, qui qui peuvent, heu, être très intéressants pour te faire découvrir de nouvelles choses, heu, tu, hem, tu découvres aussi par le biais de de de personnes, par exemple, de d'amis, heu, qui te feraient découvrir des morceaux ou pas spécialement?
Mmh. Oui, oui, oui, oui, en effet, heu, alors j'ai j'ai la chance d'avoir des amis qui écoutent beaucoup de musique aussi, heu et heu, la chance aussi qu'ils écoutent beaucoup de musique dans mon style aussi, heu et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des playlists partagées, donc heu, en effet, heu, mes, heu, mes amis et moi, on se partage, nous tous les sons qu'on découvre et donc ça nous fait que, heu, bah, p quand quand je suis pas forcément dans dans le même style actuellement musical que mon ami, il va le mettre dans une playlist partagée, un s un un son qui est pas du tout dans le même, heu, même, heu, dans le même que j'écoute actuellement et ça peut ça peut me pousser à faire des des découvertes, ça peut me pousser à aller réécouter autre chose, ça peut me pousser à à voilà, oui, en effet.
Mmh. Oui. Ah bien! Mmh mh. D'accord. OK. Et est-ce que, hem, est-ce qu'il y a il t'est déjà arrivé que, par exemple, heu, un un style musical que, à la base, heu, tu pensais ne ne ne pas trop apprécier, finalement, te te surprenne et que tu aies tu t'y intéresses, heu, un peu plus profondément?
Ah oui, oui, oui, oui, heu, plus plus d'1 fois, heu, plus d'1 fois, moi, la le le 1er exemple qui me vient quand quand quand tu me poses cette question c'est, heu, c'est le rock. Moi, au début, j'avais, heu, enfin, le rock et tous tous tous les autres styles musicaux que ça inclut, hein, bien évidemment, j'ai pas tous les tous les termes, mais heu, quand je parle du rock, je parle du rock, en général, heu, très, très, très pl plan large, on va dire, heu, j'avais un peu, heu, un peu entre guillemets «violente» et un peu, heu et un peu sombre du rock, on va dire mais c'est vrai que quand j'ai écouté les 1ers sons et qui et encore une fois grâce à, mmh, grâce aux algorithmes, heu, cette fois-ci de de des applications de musique qui fabriquent tout ça, heu, ils m'ont fait découvrir des sons de rock et et d'autres styles dans le même
Mmh. Ouais. Mmh mh. Oui, oui. D'accord.